जी, जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मतलब, हमें जो है ये जो अ, सोशल मीडिया से बचने के लिए, तो पहले तो हमें उन्ही लोग को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव खबरें हैं।
जी। जी, बिल्कुल। बि
मतलब जो नेगेटिव न्यूज़ शेयर करते हैं उनसे तो हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और हमें स्क्रीन में लिमिट लगा देनी चाहिए, इससे मतलब क्या होगा कि अ, नियमित समय तक ही फोन चलाएँगे, उसके बाद हम फोन रखेंगे। हमें अपने या अपने बच्चों यही फोन में लगा देना चाहिए स्क्रीन टाइम जिससे कि वो ज़्यादा चला पाएँ और हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स भी लेना चाहिए जैसे कि कुछ समय ब्रेक लें, तो मतलब जो हमारी आँखों या मतलब शरीर में ज़्यादा असर ना पड़े।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ। बिकुल बिल्कुल, जी। जी बिल्कुल, जी, हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट रहती है और हाँ, बोलते हैं ना आँखों को और ये ये सभी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए ना कि अ, पीछे-पीछे ही चलाते जाते रहे तो इनको बहुत प्रभावित भी हो जाएगा और अ, दूसरा बोलती हूँ कि अ, हर हर तौर पर एक मैच्योरिटी भी रहती है जैसे कि छोटे बच्चों को ये देखना मना करना चाहिए और अ, जैसे कि मैच्योरिटी के हिसाब से ये ये ऐज के बच्चे देख सकते हैं कर-कर, घर के खुद माँ-बाप एक टाइम बना के रखना चाहिए, एक समय बना कर देना चाहिए अ, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छे भी चीज़ हैं जो सीख सकते हैं, पढ़ाई के मामले में मैं बोलती हूँ। आपका क्या मानना है?
और वही चीज़ें हैं। जी, जी, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, लेकिन आजकल ज़माना कुछ ऐसा आ गया है, मतलब हर चीज़ आजकल फोन में ही आ रही है। क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है और मतलब छो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका काम भी आजकल मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में ही आ रहा है, टीचर जो है वो सब जो काम मोबाइल ग्रुप में ही भेज रहे हैं और कितने तो ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ मतलब अ, ऑनलाइन क्लास होने लगी है जैसे गूगल मीट।
जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। बिल्कु बिल्कुल। बिल्कुल, जी।
अ, या ज़ूम में क्लास हो रही है सब साथ आके। लेकिन जैसा कि अब ज हम देखते हैं कि बच्चे सिर्फ़ क्लास जॉइन करके चले आते हैं और मतलब कुछ अन्य चीज़ें स्क्रॉल करते हैं। जैसे आपने श क्या कहा? वो क्लास जॉइन करके दिन भर रील देखते हैं।
हाँ, बिल्कुल। जी, जी। बिल जी, हाँ।
और रील आपको पता ही है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों टाइप की होती है, उससे दिम काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के और उनकी सोचने की क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।